Ehm, l'obiettivo di solito sono le o sette e mezza, 8:00, ma perché quella disgraziata della mia gatta, ehm, decide che quello è l'orario in cui lei deve mangiare, oltre al fatto che ogni 2 ore di notte mi sveglia per la stessa ragione. Ehm
Okay. <laughs> Okay, okay, quindi abbiamo un gatto con gravi problemi di gestione della fame. <chuckles> Okay.
Sì. Eh, esatto. E insomma, mhmm, e eh, diventa un po' difficile, però ecco se non c'è la mia sveglia c'è la sua sveglia, nel senso che c'è lei che che mi sale sul cuscino.
Mh-mh. Okay. Okay. 7 m okay quindi 7:30, 8:00, quindi tu ti sei alzata alle 11:00 oggi, però ieri sera hai lavorato fino a tardi.
Mh-mh. Sì.
Quindi hai un un po' compensato la mattinata, no, perché alla fine comunque il lavoro l'hai fatto. Certo, oggi magari lavorerai un po' di meno, però ascolta magari anche un po' il tuo fisico, un po' i tuoi ritmi, no. Cioè, alla fine capisco che perdere soldi non piace a nessuno e sono d'accordissimo che quando ci si mette si cerca di fare il massimo
Mh-mh.
però ne vale veramente la pena? Cioè, quello che ti chiedo è: se un giorno lavori un po' di meno perché ti sei riposata di più, perché il giorno prima hai lavorato ancora di più non cam cioè cosa cosa cambia? Succede qualcosa di di drammatico?
No, effettivamente no. <laughs>
No. <chuckles> Cioè, alla fine vedila così, se sovraccarichi troppo poi alla fine arrivi al punto che non riesci a fare proprio più niente perché sei troppo stanca per fare qualsiasi cosa. E allora lì sì che ci smeni, perché alla fine, cioè, se non riesci, non hai più voglia di lavorare, sei troppo stanca per studiare, passi una giornata intera a dormire, lì sì che hai hai perso, no. Cioè, guardare un po' come una compensazione, cioè alla fine m ci capisco ripeto il fatto di, mhmm, perdere soldi non è piacevole, però hai lavorato fino a tardi ieri sera. Cioè non è che hai fatto la serata a fare il nulla davanti alla televisione e stamattina hai oziato a letto perché così tanto per. Cioè hai dato hai bruciato energie e devi semplicemente un po' recuperare.
Mh-mh. Mh. No, è vero.